Ben, c'est malheureusement c'est c'est pas le cas parce qu'eux eux-mêmes ne sont pas auto-entrepreneurs.
Ils savent pas. Mais, tu te souviens du ministre qui est passé, heu, à la télé, qui savait même pas combien ça coûtait un petit pain au chocolat?
Ouais. Heu, je me souviens plus c'était qui.
Ben, regarde, hem, tu regarderas sur YouTube, tu tapes, heu, ministre, petit pain au chocolat, tu vas devenir folle, vraiment. C'est n'importe quoi!
Je vais regarder sur internet, ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. <chuckles> Mais, il y avait aussi un ministre, heu, qui savait pas, heu, combien de CDD on pouvait faire, heu, en renouvelable. <chuckles>
C'est abusé. Alors que je crois que c'était même la ministre du du travail ministre du travail, un truc non, c'est n'importe quoi. Et il y a ouais.
Du travail! Ouais, ouais c'est ça. <chuckles> Heu, ben, je sais pas moi heu, 300 <laughs>
Ouais, ah oui c'était, heu? C'était pas, heu? Comment elle s'appelait? Agnès, heu, je sais pas quoi.
Je sais plus. Heu, Buzyn? Je crois, c'est pas je sais plus si c'est Agnès Buzyn ou c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'Agnès Buzyn, elle était pas, heu, truc de de la santé?
Ouais, je crois que c'est elle, non? Eh, c'est n'importe quoi. Je sais plus pour être honnête avec toi, mais je je vois de quelle dame tu me parles. Je je l'ai je l'ai en tête.
Que je dise pas de bêtises. Mmh. Mais pain au chocolat ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Faudrait que je je vois qui c'est. Mmh.
Ouais, pain au chocolat, c'est sûr.
Ah ouais, non mais des fois, heu, ils ils, en fait, ils sortent des choses mais ils vivent tellement, heu, dans leur bulle qu'ils voient pas en fait le problème, heu, interne, tu vois? C'est comme, heu, il y avait un ministre qui disait: «Ouais heu, je gagne, heu, cinq mille euros heu, mais j'arrive pas à m'en sortir». Alors que la la majorité des personnes sont au SMIC et gagnent 5 fois moins quoi, tu vois?
Ouais. Mmh mh. D'accord. Non mais ils ouais. Non mais ils se moquent de nous. Non mais de toute façon, ils se moquent de nous, tu vois? Ils se moquent de nous, elles se moquent de nous ces personnes-là, tu vois?
Ouais. Mmh. Ouais. C'est pour ça.
Non, non.
Ben, heu. Tu sais que c'est intéressant. Une tu sais, des fois, il y des choses qui se passent et on et ouais je me dis: «Mais pourquoi ils font pas un référendum et ils demandent pas à la population ce qu'elles en pensent?» Tu vois? Alors que ce serait plus facile, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Non.
Il y a des oui, il y a des non, heu, voilà.